Слушай, подскажи, пожалуйста, вот почему люди не уточняют, если что-то не поняли?
Ой, знаешь, здесь может быть, конечно, несколько причин. А, ну, вот, а, несколько, а, м, например, первое- это, м, человек боится показаться глупым, например. Ты ему рассказываешь что-то специфическое, может быть. Вот, например, в моем случае я могу разговаривать с кем-то и рассказывать что-то по нутрициологии. Я увлекаюсь, э, здоровым питанием, вот этим всем. И бывает, человек, э, молчит, а я чувствую, что, ну, вообще-то он не знает этих терминов, но он не спрашивает ничего.
Так, да. Мгм. Так, хорошо. Мгм. Так так, ага. И как ты выходишь из этого? Ты начинаешь уточнять или, э?
Ну, м, я, м, э, й да, я могу спросить: "Э, э, а вот ты знаешь, например, что такое метаболический синдром?" И он такой говорит: "Нет". <chuckles> А сам не спросит.
Так, ага. А, вот оно в чём дело. Но ты чувствуешь, да, что какая-то пауза повисла и, м, кажется, что пришло время уточняющих, э, вопросов и ответов?
А, ну, тут дело просто ещё в том, что, если я знаю, что это за человек, и он не особо-то интересуется здоровым образом жизни, ну, откуда ему знать такие термины? И это нормально их не знать. Просто, ам, в итоге получается, что это не совсем продуктивный разговор, если я ему что-то рассказываю, а у него это обезьянки бьют в тарелки в голове. <chuckles> Вот.
Мгм. Да, конечно. <laughs> Так. Но ты замечаешь, да, такое в людях, что что обезьянки начали бить и, как бы: "Так нужно что-то с этим делать, иначе у меня просто монолог получается".
Ну да, мне не хочется создавать эту неловкую паузу. Всё-таки важно же донести до человека какую-то мысль, а не просто он такой: "Ага"- скажет, а сам ничего не понял. Ну, какой тогда смысл в общ от общения такого?